Listísima. Fíjate que últimamente, em, estoy en un trabajo, eh, donde es a distancia, ¿no?, es un trabajo a distancia, nos dedicamos a la venta de refacciones, entonces, em, la verdad que a mí me toca como esta parte, eh, de llamar a clientes, eh, motivarlos a comprar, eh, de alguna forma, pues, eh, co hacer la cobranza, y todo esto que se puede hacer desde línea, ¿no?, eh, nada más que, eh, realmente no tengo este contacto con mis jefes, ¿no?, eh, con él, eh, realmente solo es todo, eh, vía remota, entonces, este tipo de juntas solo las manejamos, eh, una vez al mes, y y todo es vía remota, ¿no?, es una junta virtual, entonces de esta forma, eh, yo les, eh, proporciono los avances, les hago, eh, pues el resumen de de lo recuperado y de lo que he hecho, ¿no?, en el mes a mes, eh, la verdad que, eh, mis jefes, eh, tienen como muy poco tiempo, ¿no?, entonces, todo esto se visualiza de forma muy rápida, y y concreta, ¿no?, eh, la verdad es que no he tenido como que esta retroalimentación, eh, este reconocimiento, de pues, el trabajo que he hecho, ¿no?, eh, em, de alguna forma, eh, me cuesta un poqui poco de trabajo pedírselos, porque como siempre las prisa las juntas son tan apresuradas, pues, mm, no tengo como que este tiempo, ¿no?, aparte, como que siento esta culpa de pedir esta retroalimentación cuando, pues, sabemos que todo esto debe de ser concreto, y y y solamente a lo que vamos, ¿no?, tenemos ya como una planificación de ver resultados, eh, ver este, eh, pendientes, y y objetivos, ¿no?, entonces, pues, la verdad que no tengo esta retroalimentación y no sé, eh, cómo pedírselos porque definitivamente creo que es algo que me serviría bastante.
Ujú. Okey. Ujú. Claro. Claro. Ujú. Claro. Mm, entiendo. Oye, em, y, por ejemplo, de ¿cuánto tiempo llevas en este trabajo?
2 años.
Okey, 2 años. Y, ¿qué parte de tu trabajo te hace sentir, eh, más satisfecha o útil?
Pues, eh, la verdad que disfruto todo lo que hago. Disfruto tanto el contacto con el cliente, eh, como, pues, hacer la administración, eh, la parte administrativa del negocio. Entonces, la verdad que las 2 cosas las disfruto bastante.
Mm. Okey. Y, ¿crees que con esta recuperación de cartera, o estos números?, porque finalmente es como, eh, pues, como los accionistas o los dueños, eh, digamos, miden el éxito de la empresa, ¿no?, em, ¿crees que, ah, están en verde, digamos, o sea, que han sido satisfactorios?
Claro. Sí, sí, definitivamente, sí.
Okey. Y, em, ¿esto te hace sentir bien a ti?
Claro. Claro, definitivamente, creo que es como un trabajo en equipo, pero la verdad es que sí, o sea, yo me siento, pues, a gusto y contenta, ¿no?
Excelente. Oye, ¿y cómo, eh, establecen, pues, estas estas métricas o estas metas a las que tienes que llegar?
Pues, tenemos un objetivo de cobranza mensual, entonces, pues, eh, alcanzamos el objetivo, y a veces lo rebasamos, ¿no?
Excelente. Mm. Okey, y, eh, ¿en algún, eh, el en algún momento del año hay alguna, eh, pues, junta o algún, eh, documento de de evaluación del puesto, o de cada persona?
Pues, hasta ahorita, no ha habido nada así, eh, la verdad es que es como una empresa que que va empezando, una empresa relativamente nueva, entonces, eh, a a la par estas personas, estos dueños tienen un trabajo, ¿no?, un trabajo aparte. Entonces, pues, por eso es que siempre andan así con el tiempo medido y con, este, con las prisas, ¿no? Entonces, eh, no hemos llegado a este tipo de de juntas. Entonces, pues, no, no las hay.
Ujú. Claro. Y, ¿han considerado, eh, tú tienes más compañeros como en tu misma situación?
Em, no, creo que soy la única. Este, realmente, como te comento, es como una empresa, er muy pequeña, entonces, está empezando. Em, pues, son los dueños, eh, yo y otra persona que, pues, casi nunca está con nosotros, ¿no?, que es el vendedor.
Okey. Ujú. Okey. Okey. Em, ¿y hay manera de que, por ejemplo, hayas considerado, em, como solicitar este feedback? Yo entiendo que en las juntas es como el tiempo supercorto, y van a lo que van, ¿no?, pero a lo mejor, por mail, em, o sea, mandar este este este mail de de solicitando ese feedback de cómo s cómo cómo ven tu trabajo, cómo cómo se han sentido con él, eh, si hay algo como que mejorar, eh, o sea, que te gustaría como como saberlo para poder trabajar en ello, etcétera. Eh, a lo mejor, para que ellos con calma y en algún tiempo libre que tengan, pues, puedan, eh, como como dártelo, y y tú sepas hacia dónde dirigirte, ¿no?
Claro. Okey, muy buena idea, la verdad que no lo había, eh, pensado, eh, creo que me va a servir mucho, pues, de alguna forma, pues, dejar este mail, ¿no? Y y y y soltar la, eh, la pregunta para poder recibir esta esta infer esta información, esta retroalimentación, sobre todo, pues, ah, para aprender, ¿no? Porque eso es lo lo que me importa, aprender un poco más de lo que de lo que estoy haciendo y de lo que ya sé, ¿no?
Claro. Exacto. Sí, finalmente creo que, bueno, por lo que me platicas y por lo que me, eh, te te, justo, te pregunté, eh, yo considero que que el el tema de si estás cumpliendo las metas y y todavía las rebasas, eh, yo considero que, pues, lo estás haciendo bien, ¿no? Digo, finalmente, no es mi empresa, y no y no no podría yo asegurarlo, pero justo, creo que cuando hay algo mal o cuando hay algo que no está yendo correctamente, eh, te lo harían saber, ¿no?, este, finalmente, em, creo que si los números fueran, eh, hacia abajo, pues, seguramente harían una junta extraordinaria, eh, este, de manera inmediata como para tratar este tema, ¿no? Pero pero siempre es bueno como como saber, justo, ¿no?, el el: "Lo estoy haciendo bien, eh, va vamos en en, ahora sí que, viento en popa, o hacia dónde nos dirigimos", ¿no? Pero y y, obviamente, eh, como como persona, pues, obviamente, siempre, em, es gratificante el que te digan: "Lo estás haciendo bien", ¿no? Sin embargo, eh, pues, entiendo que por la naturaleza de del negocio, pues, es a veces, este, hasta complicado por temas de tiempo, ¿no?, em, pero bueno, independientemente de eso, creo que el que tú también te des un autorreconocimiento, eh, donde tú, eh, bien mencionas que estás feliz con lo que haces, em, y y de igual manera, pues no sé, a lo mejor, me gustaría, pues, recomendarte el tema de que tú puedas, por ejemplo, llevar un registro de los logros, eh, que has tenido y aunque sean pequeñitos, pues, celebrarlos, ¿no?, este, mm, ya que es importante, eh, pues, justo porque a veces como que, eh, digamos, no v no vemos más allá de nuestras narices y entonces, em
Sí. Claro. S Claro. Oh, sí. Okey. Claro.
aunque se hagamos cosas y sean grandes logros, pues, a veces, eh, nosotros mismos como que nos ponemos el pie, ¿no? Y entonces, eh, no vemos como esa parte exitosa, eh, que podemos llegar a ser, y y es importante, ¿no?
Y e Oh. Sí, no, definitivamente, creo que eso es, eh, algo que tampoco he hecho, como tener este auto reconocimiento, em, entonces, creo que me va a servir de gran ayuda. Sobre todo, porque, pues, no siempre va a haber esta este tipo de retroalimentación, ¿no? Entonces, pues, mm, de alguna forma, me va a ayudar bastante, el reconocer, em, por mí misma, eh, pues, este avance, y todos estos logros que he tenido. La verdad, me me va a servir mucho.
Claro. Claro. Y y otra cosa que me gustaría, pues, eh, recomendarte, sería, eh, pues, buscar un propósito, em, que tenga un impacto real en tu trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé, eh, como bien decías, del de la meta. O sea, tu meta son $10 pesos, y a lo mejor, tú decir: "¿Sabes qué? Voy a eh, no sé, a conseguir el doble", ¿no? Este, para realmente, que se vea impactado en el número. Eh, "O, voy a hacer, que en vez de que 2 deje", no sé. "De perseguir 1 cliente, voy a conseguir, eh eh, perseguir 2", ¿no? Este, o sea, cosas que realmente, a ti te reten, que se vean reflejados, obviamente, en tu en tu trabajo. Pero, que, mm, igual, eh, no sea tanto por el, pues, por la palmadita, o el aplauso externo, sino, eh, más bien, un reto personal tuyo.
Claro. Okey. Claro. Claro. Oye, sí, tienes mucha razón, la verdad, que eso me va a ayudar, ah, de alguna forma, a motivarme, a servirme como motivación. Y y, mm, pues también, como sacarme de de alguna zona de confort, en la que pudiera estar cayendo, ¿no? Eh, sí, creo que es un objetivo bastante alcanzable, entonces, eh, lo voy a plantear, eh, así como llevar un registro de mis logros, voy a a también, llevar un registro de mis objetivos, y y que esto sirva de motivación.
Exacto. Exacto. Y bueno, y por último, pues, obviamente que no olvides el tema del del correo que te de que te comenté, eh, creo que te va a ayudar, creo que te va a acercar también un poco más a a tus jefes que, aunque no estén, eh, físicamente, eh, vinculados, pues, obviamente este correo, a lo mejor, a a ellos también les va a servir como por para, a lo mejor, darse cuenta que la gente también necesita ese feedback, ¿no? Porque, a lo mejor, ellos están como muy metidos en su rutina y en sus otros negocios, y y y no han visto esta esta necesidad, ¿no?, de de su equipo de trabajo. Entonces, eh, igual y y claro, sin sin ser tan invasivos y así, yo creo que un correo es como como muy sutil, eh, ellos pueden contestar a sus tiempos, y a ti te va a ayudar como para saber, eh, qué tanto, em, eh, qué tanto están considerando o valorando tu trabajo, ¿no?
Sí. Sí. Claro. Pues, muchísimas gracias, me voy más tranquila y con muchas ideas que me van a ayudar cuando las ponga en práctica. Eh, te agradezco mucho esta información, eh, me voy a llevar esta lista para hacerla.
Claro, claro. Ojalá te funcione, y y mucho éxito.
Gracias.